Ah, okay. A also, es ist wichtig, äh, das das höre ich gerade raus, dass das äh, dass die Neugier, äh, quasi schon von Kindesalter aus, ähm, angeregt wird oder beziehungsweise vom Kind alleine angeregt wird? Oder wie, äh äh, gi nenn mal 'n konkretes Beispiel aus'm Alltag, wo man ganz einfach Neugier anregen kann zu Hause oder im Kita oder in der Kita?
Ja. Ja. Ja, zum Beispiel, wo du grad sagst, Kita äh, ich hole meine Enkelin ab und zu vom Kindergarten ab, und sie hat mir neulich erklärt, wie ein Hydrant funktioniert also mit 3 Jahren. <laughs> An an an der St an der Straße, äh, steht ein roter Hydrant, hast du schon mal gesehen?
Mhm. Was? <laughs> Wow. <laughs> Okay. Äh, ja? <chuckles> Nein, nein.
Ja, diese dicken Dinger, wo man dann die Schläuche anschließt? Ne, also das gibt es hier bei uns. Äh, da stehen ab und zu mal so große Hydranten an der Straße für den Notfall. Dann kann die Feuerwehr kommen, wenn's irgendwo brennt, und da können sie da ihre Schläuche dranstecken, ne?
Nein. <chuckles> Mhm. Mhm. Ah, okay.
Ne, der Hydrant ist angeschlossen an das Wassernetz und das wusste sie ganz genau, weil ihr Papa ihr das schon erkl erläutert hat, ne? Ja, und, äh
Mhm. Ah, okay. Das ist ja mal okay. Das ist 'ne Hausnummer hier, was du gerade sagst. <laughs>
und dann habe ich ihr neulich ja, hm, und dann habe ich ihr neulich, äh, 'n Walkie-Talkie so für kleine Mädchen mitgebracht, ne? Ähm, hat nur 2 Tasten, damit sie es auch bedienen kann äh, du glaubst gar nicht, wie schnell die das bedienen konnte, ne? Äh, das ist fantastisch, wie schnell Kinder lernen, wenn man sie fördert. Dann haben sie auch Interesse, ne? Äh.
Mhm. Mhm. Hm. Mhm. Mhm, mhm. Ja, was was machst du dann, wenn wenn oder gab's so kon also 'n Beispiel oder hast du das erlebt, dass ein Kind mal nicht gefragt hat oder, äh, nicht mehr so diese Neugier da aufgebracht hat, äh, wo du dir gedacht hast: „Hm, da könnte ich jetzt mal 'n bisschen nachhaken”, oder mal gab's da irgendwelche äh, oder hast du da irgendwelche ja, gab's bei dir Strategien, wo du darauf zurückgegriffen hast, um diese Neu Neugier, äh, 'n bisschen zu erwecken oder?
Mhm. Ja.